Io ti chiamavo e ti dicevo: "Guarda mi so' svegliato e c'era la Viola che faceva questo". Hai etto: "Io ti chiedo: 'tu avresti creduto a me'"
Okay. Ah-ah.
'o a lei?'
Mh, vabbè, è un'amicizia di tutti questi anni, sai, ci sta che uno mette un attimo in dubbio, eh per
Mh. Eh, esatto. Alla fine okay, tutto bene, però quello che ti voglio dire è che è stato quando io ho parlato con lei
Mh. Okay. Ah-ah.
lei mi diceva: "Ma no, era uno scherzo". <chuckles>
Mh, okay. Cioè lei ti ha detto che dopo aver fatto questa cosa, era uno scherzo? Ho capito bene? E e e che modo di scherzare è? Per cioè, nel suo paese si scherza così?
Sì, perché io <clears throat> sì, perché lei Eh, senti senti senti che si è inventata: "Eh no, perché io l'avevo visto che avevi lasciato" che ne so, il cellulare, "quindi ho detto: 'mò gli faccio prendere un bello spavento, eh'". Allora, io sai e sai che feci?
Eh, sì, sì, sì. Vabbè, cioè nel senso, per nulla credib cioè neanche una persona pi persona più ingenua al mondo crederebbe a 'sta cosa. E eh, quindi? Qui
Ma va là. Io sai che feci? Ehm, fui ehm, ehm sono andata a parlare con i suoi genitori.
Mh-mh. O di lei, okay.
Sì. Allora gli ho detto: "Dovete sapere che vostra figlia col il nostro amico ha fatto questo, questo e quello". Poi io è successo così a casa, il la madre, ehm, non non mi guardava più non mi guardava più in faccia.
Mh-mh. Ha fatto questo, questo e quest okay. Mh-mh. Sconvolta? La mamma a te, ehm, a te? Cioè che hai fa che hai fatto tu? Oddio, cioè nel senso mica hai sbagliato tu.
No, nel senso, la madre, uhm, ehm, sentivo una vergogna che
Ah, per la vergogna. Okay, okay, okay, okay. S sì, sì chiaro.
Eh, il padre cioè scuoteva la testa, si metteva la mano in testa. Io ho detto: "Guarda, allora ti spiego. Qua c'è un problema grave perché, beh, le premesse sono queste: ehm, voi sapete, un rapporto de uhm, di tanti ann" beh, io non so. E lei continua a prendermi in giro dicendomi che era uno scherzo: "No, vabbè"
Mh, okay. Sì. Okay. Mh. Eh, sì. Sì, cioè neanche a dire cioè sai non ha manco poi il coraggio di dire: "Io ho fatto", non lo so, "schifo", o, mh mh mhmm, cioè non lo so, capito?
Eh, ancora oggi mi cerca, mi manda l'invito su LinkedIn o non so che.
Ma che dici? Sì, io?
Eh, e che cosa mi de
Però ovviamente tu non le hai più risposto, no, cioè dopo tutto ques ah, okay.
Ma scherzi? Manda i messaggi a mia cugina, a mia sorella.
Cerca te okay. E col tuo compagno poi?
"Come sta?" Ah no, noi siamo stati insieme a tanti anni, tutto bene, non è mai proprio. Però quello che ti voglio dire è che, ehm, queste esperienze insegnano tanto, davvero, eh.
Ah, oka okay. Eh, vabbè, sì è normale. Cioè nel senso, vedi? <chuckles>
Tesoro scusami, ti devo salutare.
Non ti preoccupare, ci sentiamo la prossima volta. Ciao.
Ciao.